ああ。あとは塩分が抜けやすい栄養分ってなんでしたっけ、カリウム、なんかありましたよね、マグネシウムうーん。
ああああ、ありましたねありましたね。ああ。えん を抜いちゃうっていう手もありますね。
はい、摂ってもいい代わりに出せるように尿尿とかおしっことかでうん。
あ、でも多分あれだ でも、ん、でも、そんなそんなに都合がいいもんありませんよ。抜ける抜けるにしても限度があるから。<chuckles>
<chuckles> そうですね。
やっぱ元を元を押さえるしかないのかな、うん。
うーん。でも最近見た YouTube だと、その、シーソルト、海の由来の塩分だったら逆に摂った方がいいっていう話もありますよね。言ってましたね。
ええ。 はい。 うおしばし、え、そうなんですね。うん。ティーショルダーじゃ、だるしがしょ。
うーん。うんうん。 うーん、だから、ただ、ま、食べ過ぎてしまうのはね、良くないので、うーん。
だね。 ええ。 うん、なんにせよ摂りすぎは良くないんですよね。摂りすぎた結果が今なんで、おそらく。<laughs>
<laughs> 自覚されてらっしゃるから。<laughs>
うん、や、しますよ、もちろん。まあ、ね、多分間違いなくお酒としょっぱいものの食べ過ぎですね。またお酒としょっぱいものは合うんですよね。
ああ、そう、や、う ねえ。お酒はどんなお酒が飲まれてらっしゃったんですか？甘いお酒、日本酒とか？
ああ、僕はどちらかというと、ウイスキーですね。もう、この数年は。はい。
ウイスキー、うーん。ウイスキーはでも蒸留酒だから、糖分が少ないって言いますよね。うん。
ほぼほぼ、ウイスキー。 蒸留酒です。糖質ないすよ。 はい、ええええ。 ただ、あの、ストレートで飲むのが好きなんで
え、いやそれはやめましょう。<laughs> やばい。<laughs>
はい。いや、最近やってませんよ、もちろん。ラインおちなくます、あの、ドクターストップかかってからやってません。<laughs>
<laughs> ストレートはちょっとやっぱりさすがに、内臓さんたちが、<chuckles> たくさん働かないといけなくなりそうなので、ね。
はい。 美味しいんですよね、これがね。だからほんとに美味しいものは、体に良くないんすよ。
ああ、すご。

ええ。
で、あとむ昔テレビとかでよくやってましたけど、その塩分気にされる方はお出汁を濃くするんですって。昆布のお出汁とか、ね、あのもうご存知かもしれないです。カツオのお出汁とかを濃くして、その分塩分を抑えられるからみたいなことも聞きますけど、うーん。
はい。 あ、はいはいはいはい。ええ。 はい。はい。 それもじゃあ、試してみましょう。出汁出汁中心ですね。
<laughs> 出汁中心で
出汁を中心に、あ、料理はね、比較的好きなんで、出汁をじゃあ中心にして、塩分を控えてラーメンっぽい味のものをでも、 ガラとかで、いや、凝り性なんでね、ガラとかまでやっちゃいそうなんですよね、ガラ買ってやっちゃうかって
ああ。 はい。 <laughs> ああ。うん。うん。
そこまでやるとね、もうなんかめんどくさいから逆に、もうますますジャンクでいいかってなっちゃうから。<laughs>
<laughs> どうなんでしょうね、鶏のガラの、うーん、ってあれってやっぱりカロリーとか高そうです。高くなっちゃうんですかね。やっぱり気をつけられてるのは塩分ですか？そのジャンクフードを食べ食べ塩分ですか、主に。うんうん。うーん。
まあ。 ん、もう塩分ですね。塩分です。圧倒的塩分ですね。 血管年齢がね、90歳以上と言われたんで。
何年齢がですか？
血管年齢。
血管年齢が。あら、そうですか。あうん。
はい。 もうあの5年-5年以内に50%の確率で心筋梗塞起きますって言われてるんで。
じゃ。<laughs> そうなん
結構切実なんです、ほんとに。
ほんとですか？体質もあるんですかね。そんなに気をつけてらっしゃるような感じなのに。あうん。うーん。あ、あ、そうなんですね。あとは
うん。 いやいや、元々元々全く気をつけてなかったからこうなってるわけですから。 ええ。暴飲暴食、お酒なんでもありでしたから。